Gracias, igualmente. Oye, fíjate que no sé si te has dado cuenta, pues, que últimamente han habido como que muchas tendencias relacionado como que con las modas, que hay hay unas combinaciones así medias curiosas. Eh, ¿tú cómo combinas tradición cultural y tendencias actuales?
Am, bueno, eh, yo siento que es como que la unión de ver qué s qué se queda y qué en qué qué puedes desechar, ¿no? Ah, esto lo veo más en el sentido de que no hablo de desechar totalmente una tradición cultural, porque siento que eso se debería pers pres preservar. Pero, hay momentos en la que precisamente esta tradición o algo puede llegar a ser pesado o ya no funcionar en el sentido actual. No hablo totalmente de desecharlo, pero sí como que transformarlo en algo que funcione hoy en día. Por ejemplo, una tradición era antes matar, ah, sacarle los corazones a las personas y dárselos como regalo, pero ahorita ya eso no funcionaría, ¿no?, como que no es práctico. Entonces, ah, ah, yo lo veo por este lado. Pero pero es esto que también, creo que apenas vi, de hecho, un post de Facebook, am, de que era como de esto es, mm que en los funerales, cuando vas a los pueblos o vas a ciertos lugares, o no sé cómo funcione, pero en la yo sí, yo sí le he pasado, ¿no?, yo sí le he pasado 3 veces. La tradición es que las personas le ofrezcan de comer y bebidas a las personas que vienen al velorio, y eso se me hace como que muy bajo. Ah, eh, como una persona que ya lo ha vivido 3 veces, eh, esta tradición se me hace un poquito difícil para la época actual. Porque también es como que el concepto normal natural de eso era de que las personas que vienen al funeral, los invitados, traen comida para los que están en su duelo, ¿no?, para los las personas que están afectadas y ellos mismos reparten para acompañar el rezo de horas y horas y horas. Depende como en qué en qué localidad estés. No sé si conozcas esto de los novenarios.
Mm, okey. Ajá. Okey. Ah, la perra. <chuckles> Extremista, pero sí. Sí, sí, sí, totalmente. Ajá. Ajá. Ah, okey. Ujú. Okey. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. De hecho, también justo lo que dijiste, eh, de que las personas que ahora sí que las que están pasando el duelo son las que ofrecen la comida, eh, por lo menos acá, de donde soy yo, eso sí es supernormal y yo lo he visto toda mi vida, literalmente.
Sí, bueno, a mí se me hace horrible, horrible, porque la persona acaba de sufrir como que una pérdida, ah, que no tiene cabeza para pensarlo, y todavía le tienes que decir: "Oye, ¿qué vamos a darles de comer? Oye, ¿y quién va a hacer la comida? Oye". Y sacarles todavía exprimirles dinero a estas personas, porque un funeral no es barato, un un un incidente así no es no es barato, y todavía exprimirles más a estas personas y lleguen y lleguen invitados que ni vieron al difunto en vida y ni te están ayudando ni nada, a exigirte comida o a molestarse de que nada más les ofreces pan y café, se me hace de las cosas más horribles que hay de estas tradiciones, que te digo, fue transformándose, pero siento que actualmente con las cosas actuales ah, esto esto no es tendencia, pero es más como acá algo que a acto ha entrado en esta era actual, que es de que es salud mental. Yo preferiría que eso se aboliera. A mí me tocó también de todo, de eso de el novenario, el rezo cada mes hasta que se cumpla el año para no sé qué, de no sé qué, el de la cruz, todas esas cosas que son gastos muy innecesarios, que a veces la gente lo toma más como una fiesta, de que van a dar comida, de que a los que acaban de perder a a su familiar se pongan a servirle a a las personas que vienen, que también es es horrible. A mí me tocó del lado de mi abuela materna, abuela paterna, del hermano de mi papá, y n eh, ver esta situación sí es muy muy triste.
Ajá. No es barato, así es. Ujú. Sí, claro. Ajá. Sí, claro. Ujú. Ujú, sí, es cierto. Oye, por ejemplo, ahorita que estás diciendo todo eso, me imagino que, mm, bueno, no sé más bien si te tocó vivirlo tal vez recientemente o cuando estabas un poco más chica pero, ¿siempre has tenido esa mentalidad relacionado a eso o es algo que te acaba de pasar en esos últimos años?
Ah, no, no, no, bueno, mi abuelita paterna falleció cuando yo tenía 15, mi abuelita materna cuando tenía 18, mi el hermano de mi papá, ah, falleció cuando yo tenía como, ah, fue co luego luego como a los 16. O sea, fue 15 mi abuela paterna, 16 su hijo, y a los 17 18 mi abuela materna. Como que fueron conceptos Sí, sí, sí. Pero fueron conceptos que fui Y eso también, creo que también es el fue el problema de que fueran casi seguiditos, que en cada uno se tenía que llevar los rezos del rosario mensualmente hasta cumplir el año. Entonces, casi todos esos años me la pasaba Yo soy de ciudad, yo soy de ciudad y tenía que ir a estos mis la esas personas, o sea, el hermano de mi papá. Ajá. El hermano de mi papá sí era de ciudad, pero precisamente por las tradiciones se le iba a rezar hasta el pueblo de donde nacieron. Mi abuela materna también era de ciudad, pero se iba a rezar al pueblo donde <chuckles> nacieron, y eso también era como que algo muy desgastante, el ir cada mes hasta allá, cuando mi abuelita vivía acá, cuando, eh, todo era, toda su vida era acá, trasladarte y conocer gente que ya no lo veía y que está hasta allá, como que fue cons fueron ideas que me fui creando a lo largo de este tiempo. Yo realmente no sabía cómo funcionaba, eh, el funeral, y <chuckles> lo que me tocó fue verlo de esa manera muy seguido, ya cuando ya era más o menos consciente. Entonces, me fui creando como que esta perspectiva de que: "Ah, no ¿sabes qué? Eso esa tradición es horrible".
Ajá. Mm, okey. A torre sí te toco muy seguidito. Ujú. Ajá. Ajá. Los ranchitos. Mm, okey. Y terminó siendo Ujú. Ah, okey. Ujú. Sí, sí, sí, y luego, más que nada, todo lo que estás diciendo, pues, la verdad es que tiene muchísimo, es que la verdad es que es muchísimo impacto, imagínate, las personas están superdolidas en ese momento, no hay cabeza para tales cosas, y luego también estar pensando de que, oye, ¿qué les vamos a dar de comer a ellos? Y así. Y eso de de de de velarlos en su lugar donde nacieron. Eh, no sé si tal cual se consideraría como que una tradición cultural, pero tengo entendido que la persona en vida, eh, normalmente dice eso, de que: "¿Sabes qué? Cuando yo ya no esté aquí, me gustaría que me no sé, me velaran en el rancho", por ejemplo. Y tengo hasta cierto punto entendido que sí, que como que sí se respeta eso, pero o sea totalmente correcto todo lo que estás diciendo. ¿Tú crees que que más que nada?, mm, ¿cómo te lo diré? Esta tendencia, ¿tú crees que puede convertirse tal cual como en una tradición más que nada? ¿O tú consideras que esto ya es una tradición, que se va a hacer una tendencia después?
Lo de, eh, irlos a rezar al lugar de donde vienen, yo siento que, ay, es que es como que mi abuelita materna siempre quiso que se le velara en donde les sea más fácil, no, donde les sea más fácil a a sus hijos ¿no? A mis tíos. Y mis tíos, mi mamá no quería ir hasta allá, y mi tío, que sí vive, digamos que mi mi abuela tuvo 8 hijos, 9 hijos, y de los 9, 2 querían 2 que vivían en el pueblo, querían que se velara en el pueblo, y las otras 7 que eran mis tías, que vivían en la ciudad, no querían eso, y adivina qué opción ganó, la de mis tíos. Entonces, sí es como que ahí poner, yo digo que está bien que el difunto aclare bien dónde quiere perecer, dónde quiere vivir. También lo de, esto es más algo actual, que también he visto por la sobrepoblación y todas estas cosas, también encontrar un, eh, cementerio, un lugar donde repose el cuerpo, también es otro tema, porque precisamente mis ah, tías querían velarlo en las querían enterrarla en la ciudad, donde pasó ya mayor parte de su vida, pero precisamente por el espacio, el lugar y todo, pues también accedieron a la opción de mis tíos, que era en un pueblo que tampoco es que haya mucho lugar, porque ya ponían, eh, tumba tras tumba sobre tumba, que también ya es irrespetuoso. Ah, pero precisamente al ver esta situación, mm, mi mamá nos dijo claramente de que ella quería que no quería ya estar en un cuerpo así descansando, a ella le hubiera gustado ella le nos dijo nos ha dicho que prefiere que la enterremos, que no la enterremos, que la hagamos ceniza y la esparzamos para que no sea ese recuerdo de ir a ese lugar. Porque para nosotros ir a ese lugar sí sí es como un recuerdo tedioso, por todo lo que tuvimos que pasar, de que el funeral de mi abuelita, darle de comer a las personas, encargarte de los arreglos funerarios, de que los novenarios, de que los rosarios, de que todo eso, con personas que ni conocíamos, sí es como un recuerdo tedioso. Mi, del lado paterno, o sea, mi abuelita paterna y mi tío, pues, ellos sí decidieron que iban a morir en su rancho. Entonces, como que no, en su pueblito. <chuckles> Entonces, ahí no no hubo como que esa ese esa discusión, ¿no? Ellos ajá, ya sabían qué onda.
Ajá. En su ranchito. Mm, okey. <laughs> Ah, okey. Sí, claro. Ajá. ¿Lugar? Ajá. Sí, está complicado. Ajá. Mm, okey. Mm, okey. Ajá. Sí, sí, sí. Mm, ujú. Discusión. <laughs> No, pues Sí, no, pues que al final de cuentas se respeta, ¿no? Si en vida ellos están, bueno, están en en ese en ese punto de que, ¿sabes qué?, yo quiero allá, o sea, totalmente respetable. Ahorita te escucho que eres una persona, pues, por lo menos se te escucha madura hasta cierto punto y, ¿tú cómo medirías esto? ¿Cómo decides para conservar lo que vendría siendo del pasado? ¿Y qué y qué adaptarías más bien para este presente, relacionado a todo lo que te tocó vivir?
Por ejemplo, creo que eso eso es perfecto al lado de mi papá. Mi papá, como él también está muy apegado a su pueblo, él también creció en el pueblo, pero se vino a vivir a la ciudad y pasó ya más parte de su vida aquí, eh, pero le tiene un cariño a su pueblo, él sí quiere que lo velemos allá. Pero también ya tuve esta plática con él porque mi papá ya está grande, no tan grande, pero ya está grande. <chuckles>
Ajá. <laughs> ¿Pero pero tal cual le dijiste eso?, de que oye, a ver, <chuckles> considéralo que no sé qué.
No le pregunté de: "Oye, ¿dónde quieres morir?". No, no, no, o sea, fue más suave, sí le dije: "Oye, ¿tú cómo consideras que sea este proceso?". Y él: "Yo quiero que sean como que listos, no sé qué cosas", ¿no? Pero fue como de: "¿Tú dónde quieres perecer? ¿Dónde quieres que llevemos a cabo esta situación?". Y me dice: "No, yo quiero en mi pueblo, yo yo quiero en mi pueblo, y quiero que me velen y todo". Y yo sí hablé con él, porque mi papá juntándonos a todos, tiene 8 hijos. Entonces, <laughs> o sea
<laughs> Ajá. Ajá. ¡A la torre! <chuckles> Una televisión le <laughs> ajá.
<laughs> Pero no, no todos somos juntos, ¿no? Mi papá tuvo un primer matrimonio y de ahí tuvo cua 5 hijas, y después nos tuvo a nosotros con mi mamá, que somos 3 hijos, ¿no? Entonces, yo sí hablé con él y sí le dije de que: "Bueno, por nuestro lado" También mis hermanos, por la toda la situación que vivimos en su pueblo y todo también, fue de que: "Por nuestro lado, sí te cumpliriamos ese deseo de enterrarte donde quieres ser enterrado, pero siendo honestos, yo no me comprometo ni también mi hermano mis hermanos de no nos comprometemos a hacer todo el ritual. Desde l los novenarios y desde ir a rezarte cada mes a un lugar que ni conocemos, no conocemos a nadie allá, ni y a darle de comer a personas que nunca ha has visto ni han venido ni nada, tampoco me veo con la cara de hacer eso". "Entonces, yo creo que sí te entierro y todo, y el sepelio normal, pero yo no voy a hacer esa situación", ¿no? Y a regañadientes lo aceptó. Pero también le dije: "Pero si quieres, tus hijas te lo pueden hacer, ¿no?, tus hijas del primer matrimonio, pues yo no niego que lo hagan, pero yo no voy a dar nada para esa situación". Y ya como que ar es que, a regañadientes no nos llevamos con tratamos, pero a la vez no nos no nos llevamos con sus hijas de mi papá. Sus hijas están muy grandes, ¿no?, la más chiquita ha de tener como que 35. Entonces
Ajá. Ujú. Sí. Mm, okey. Los novenarios y todo eso ujú. Ujú, okey. Okey. A la torre. Ah okey, no sí está muy mayor. Ujú.
Ajá, entonces no, no nos llevamos con con ellas. Entonces, sí es como esa situación de que tú háblalo con ellas, tú chécalo, quizás ellas tienen esta cosa, pero también como no nos llevamos, precisamente es de que no vayan a querer decir de que: "No, es que voy a gastar comida y esto, y esto y necesito $50000 pesos y quiero que me los den". A eso me refería yo con: "Yo no pienso aportar nada de eso, porque ya son cosas que ellas quieren hacer. Yo me encargo de tu situación y tus cosas, pero ya eso ya no". Entonces, como que es una es una parte en la que la tradición que él tiene de que se le entierre ahí sí se está cumpliendo, pero también a esta tendencia actual, bueno, este pensamiento actual que tengo de eh, no voy a hacer algo que es complicado, todavía más complicado. Entonces, explicarle a esta persona en vida y no hacer tampoco nada a sus espaldas l sobre esa situación, como que ahí combino yo los 2.
Ajá. Sí, es punto y aparte, ujú. Sí claro. Oye, pues hasta cierto punto se escuchó medio, <chuckles> medio muy fuerte que le dijeras eso a tu papá, pues porque al final de cuentas sí, sí es se escucha medio, medio fuerte. ¿Tú crees que, que, o bueno, más que nada, tú sientes que ahorita las redes sociales, pues hay que ser sinceros, por redes sociales se mueve la mayoría de este mundo, eh, tenga algún choque relacionado con ese tipo de tradiciones y también con las tendencias?
<laughs> Ah, mm, no sé, no sé, no veo como que nadie subiendo de que estoy aquí en un funeral pasándola chido, ¿no? <laughs>
No hombre, te sorprendería, te sorprendería la de lamentablemente, yo sí tengo conocidos que sí lo hacen, así, y sí, sí, sí. Sí, sí lo hacen. Y también me ha tocado también ver eso de que ponen de que: "No, hombre, vine al funeral de sabe quién y nomás dieron galletas con, con café". Y justo todo lo que estás diciendo, digo: "A la torre". Entonces, imagínate cómo cómo realmente, eh, pues, o sea, afectan realmente.
¡Ay no! ¡Qué qué horrible! No, no, no, qué horrible, qué horrible. No, no sé, creo que gracias a Dios o por suerte, nunca me ha tocado ver esta situación. Siento que sería muy molesto, muy frustrante verlo así. Eh, no, no sé, siento que tal vez llegara a afectar, a mí no me gustara que llegaran extraños y empezaran a grabar y a criticar y eso, precisamente por eso como que me evito esta situación. Sí le hablé feo, no le hablé feo a mi papá, lo hablé claro porque a él siempre le gustaron las cosas directas. Mi papá es, eh, mi papá es de la vieja escuela. Eh, ha ha evolucionado, ha evolucionado con los años y ha tenido como este avance psicológico y todo, pero mi papá es un vaquero de la vieja escuela. Entonces sí es como: "¡No, a mí no me vengas con rodeos, dime las cosas así y ya, suéltalo, suéltalo!", y tú así de: "Okey", y ya lo, lo hablas como él quiere hablarlo. No, es se lo ajá.
Ajá, sí, sí, sí. <laughs> Sí, claro. Mm, okey. Órale, qué buen acento de vaquero. Ujú. Oye, pues no, nada. Oye, pues, la verdad que muchísimas gracias por la plática. Eh, agradezco muchísimo también que hayas tenido esa confianza de ser tan directa. Se agradece, la verdad, muchísimo. Y algo tan íntimo porque, pues, al final de cuentas fue una conversación superíntima con tu padre. Y sí, concuerdo con todo lo que dijiste y, pues, nada, ojalá que pases bonita tarde y que todo te vaya superbién.
Igualmente, muchas gracias por escucharme y mi acento de vaquero. Bonita tarde.
<laughs> Nos vemos.